Como você lida com vontade de comer besteira?
Olha, vai achar até engraçado o que eu vou falar, mas eu escovo o dente. <chuckles>
Conta. Quê?
Eu escovo o dente, <chuckles> na hora que dá vontade.
Na hora, na quando você tá com aquela vontade Olha, que interessante, você vai correndo para o banheiro
É. Eu escovo o dente. É é não não não vou correndo né, porque assim, eh, a gente não também não é né: "Nossa, meu Deus do céu, ai meu Deus, eu preciso correr senão vou querer vou comer", não tenho eu também não sou assim tão eh, esse é né, e exatamente. Então eu eu na verdade eu fico assim, eu eu a eu antes de de eu escovar o dente, né, assim, de verdade, que que eu faço? Eu tomo uma um um copo de água, porque às vezes eu não tô eu não é que eu tô com fome, né, é mais uma fome emocional assim, não é aquela fome fisiológica, en
Tá. <chuckles> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Tão gulosa. Tá. Uhum. Aquela fome assim de um docinho, que daí depois que come um docinho quer mais um, ou quer acabar com o pacote inteiro, se é um pacote de bolacha, por aí?
É. Pois é. É mais ou menos isso, é mais eu não consigo me controlar, então se assim, eu vou comer por exemplo, um chocolate, o meu cérebro ele é inteligente o suficiente pra falar: "Ok, você comeu 1 mas tem mais 4 lá. Vai lá e come 4".
Hum. Uhum. Oh!

Sabe?
<laughs> Eu achei que você ia dizer ao contrário, que ia falar: "Olha, meu cérebro sabe que eu não devo comer 4, só vou comer 1". Não, você é da dos que tem que acabar com tudo que tá ali, né, não pode ter
Não. É. É, porque É, porque o cérebro fica ali, hum, eu eu posso até fazer outra coisa, mas ele man me volta ao foco, sabe, na comida, né.
<chuckles> Ele lembra, tem 4. Tem 4 chocolates ali, tem 4 barras de chocolate, é bem gostosa, esperando por você, o que que você tá fazendo aí? Vai lá.
Exato, vai lá. É. Bem isso. Então, o que que eu faço: eu prefiro se é se eu não vou comer os 4, se não é o momento de eu comer os 4, se eu não posso, porque eu tô em alguma dieta, alguma coisa assim, então eu não como nada. Porque eu sei que, se eu comer 1, eu vou querer comer os 4. Então aí eu faço isso, eu tomo aquela primeira aquele copo de água e vou e continuo fazendo o que eu tô fazendo, né, procuro focar naquilo que eu estou fazendo, mas
Uhum. Olha. Uhum.
se continua
Daí, vai e come o chocolate depois ou não come?
Então, aí o que que eu faço? Então como eu escovo o dente, eh, eu não não sei se o meu cérebro entende como se eu já tivesse comido, né. Então: "Ah ela comeu, então ela já ela tá escovando o dente, acabou". Não. A fome passa. O não não era fome, né, aquela aquela vontade
Uhum. É o a vontade de doce, né, vontade de a besteira, porque as vezes também não é doce, as vezes pode ser uma um pacote de salgadinho ou de batata, né, que s tudo é besteira, né.
Uhum. Ela passa. É. É é é, porque, então, aconte co comigo acontece o seguinte, eu tô com vontade de comer uma besteira, então, o que vem na minha cabeça? Se é doce eu vou comer um doce. Depois que eu como o doce, eh, automaticamente eu já quero comer uma coisa salgada, e fica naquele ciclo vicioso. Aí eu vou e como belisco
Uhum. Olha. Não, você o que você quer é equilibrar, né, o doce com salgado. <chuckles>
Pois é, aí eu belisco ali uma coisa salgada. Hã?
O teu cérebro Aham. Teu cérebro quer equilibrar, né, sim. <chuckles>
E aí, eu belisco ali uma coisa salgada É. Aí eu belisco ali uma coisa salgada, volta a vontade de comer o doce. Então, assim, é um ciclo vicioso, sabe. Então
E quando en daí tá, você escova o dente e v essa ess isso passa
Escovo o meu dente.
por quanto tempo mais ou menos, ou dá pra aguentar um bastante?
Por